Ouais, non, j'en ai eu 2-3, je cherchais aussi, heu, ce que je pourrais dire là-dessus. J'en ai eu 2-3, mais ouais c'est j'avais jamais j'ai jamais capté en fait. Parce que j'aime bien être productif, mais en fait c'est un des risques aussi, c'est d'être trop et ça moi je le dose pas.
Ouais. Bah, moi, c'était mon cas, hein. Je te dis, heu, s'ils me l'avaient pas dit, je j'aurais jamais, heu, compris de moi-même, OK, peut-être que oui, en effet, je suis en épuisement.
Ouais. Ah! Ouais. Ouais. Bah Ouais. Ouais. Toi tu as fait sport plai enfin, heu, pff, à chaque fois je dis sport plaisir c'est <chuckles> tu as fait, heu, <laughs> les les études dans le sport, heu ouais <laughs> et tu pousses donc heu, ouais.
<laughs> Sport plaisir. Heu, ouais, quand, heu, j'étais plus jeune, j'ai fait sport-études, après, heu
Sport-études et puis tu tu pousses dans les sports que tu fais, donc ça se ça se comprend. On essaie toujours de se dépasser, mais ouais, ça peut être à double tranchant.
Ouais, puis en f plus, la plupart des gens, ils font soit que du sport, soit juste ils travaillent mais de faire les 2 à heu, enfin, en fait d'avoir un travail à plein temps plus un sport qui demande beaucoup, beaucoup de temps, bah, au bout d'un moment, si si tu te reposes pas, ouais, c'est tu tu peux plus, heu, gérer et c'est un peu ce que ce qui m'est arrivé.
Mmh mh. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais pareil, ouais. En fait la la pire c'est il y a pas longtemps, il y a 2 ans, en fait, j'étais à Taïwan, je te je t'avais dit, je ouais, j'étais parti, je crois et heu, et puis j'avais un un partenaire en fait et puis on arrivait, heu, tout le temps avant et on partait après. On arrivait à 8:00 à l'entreprise, on partait à 22:00, un truc comme ça. Déjà c'était fatiguant ça et ouais, puis après lui, il me dit, heu: «Heu, Ben, je veux que tu reprennes le sport, parce que t'as arrêté là, ça fait 6 mois, un truc comme ça. Je veux que tu reprennes le sport». Puis au début je fais: «Heu, ouais mais bon, j'ai d'autres choses à penser et tout» et puis bon après je reprends et ouais, 2 mois comme ça, tout allait bien et bon en fait l'accumulation des 2, hem, ça en plus je faisais des entraînements rapides, je faisais 1/2 heure, mais ouais.
Ouais. Bah, c'est énorme. Bah, ouais, c'est beaucoup. Mouais.
Ça va vite, heu
Ouais, franchement, heu, 8:00-22:00, c'est énorme et tu faisais ça tous les jours?
Ouais, ouais. Tous les jours, même le week-end en fait, heu, ouais.
<gasps> Ah ouais. Ah, ouais non c'est b
On était juste lui et moi, heu, lui et moi le le week-end et il y avait pas les autres, heu, employés. Heu
Ouais, mais c'est beaucoup trop.
Ouais. Ouais, quand il m'a dit: «Reprend le sport», bah, du coup bah, tu sais je je partais que genre à 19:00, dix heu, 20:00, mais bah, je rentrais quand même à 22:00, heu, heu, chez moi. Ouais.
Bah ouais, c'est ça. Ça ça fait quand même, heu, des journées, heu, à rallonge et et sachant que si t'as pas de journée où tu te reposes, en fait, heu, tu t'arrêtes jamais.
Ouais. Ouais. Ouais, je comprends pourquoi il y a les week-ends, heu <laughs> ouais et puis moi je faisais des entraînements d'une d'une d'1/2 heure, du coup je je je com je je compensais mais heu, mais ça fatiguait quand même.
Oui, mais bon, tu travaillais quand même énormément.